ใช่ หรือแม้แต่กระทั่งเพลงที่แบบว่าบางทีเราอาจจะเกิดไม่ทันอะเนาะ เราก็ไม่เคยได้ยิน ใช่ ไหม ก็กลับมาดัง อีกครั้งใน TikTok ใช่ไหม บางทีเราก็ เอ๊ะ เพลงนี้เหมือนเคยได้ยินตอนเด็ก ๆ หรือเปล่า? อะไรอย่างงี้ เราจำไม่ได้ แต่ว่าคือด้วยเสียงร้อง ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ดู ดู ดูย้อนยุคอยู่ อย่างเงี้ย เราก็สนใจเนาะ เอ๊ะ ทำไมเพลงดูเก่า ๆ แต่ว่าคนน่ะใช้ เหมือนคนใช้เสียงเนี้ยเยอะมากเลย เราก็จะกดไปดูว่า อ่า เพลง ของใคร แล้วก็ อ่า อาจจะมีการย้อนไปฟังดูอะนะครับว่า โอ้ เขาเป็นยังไงบ้าง? เพลงในยุคนั้นดังไหม? หรือว่าเพิ่งมาดังใหม่อีกรอบยุคนี้? แบบเนี้ยครับ อืม
ค่ะ โอ๊ย แล้วถ้าเกิดว่า เราเจอเพลงที่แบบเป็นเพลงที่เคยฮิตเมื่ออดีต อย่างเงี้ยค่ะ แล้วแบบพอเราได้ยินใหม่ อย่างเงี้ย คุณกลับไปฟังเพลงเดิมไหมอะคะ? ที่เหมือนแบบอาจจะเป็นเพลงที่ อุ๊ย คุณเคยชอบ เมื่อก่อนชอบมาก แล้วมันก็หายไปช่วงหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย อืม
โอ้ ครับ มี อา มี ๆ ๆ ก็คือแบบว่าเรียกได้ว่า ถ้าฟังปุ๊บ ฟังสั้น ๆ ใช่ไหมครับ ร้อง เพราะเนี่ย ก็บอกได้เลยว่า เหมือนร้อยทั้งร้อยนะครับ เราก็จะต้อง เอ่อ เอาชื่อเพลงเนี่ยไปค้นหาเพลงเต็มเนาะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่า เป็นคนชอบฟังเพลงไง ถ้าฟัง นิดหนึ่งแล้วเพราะอะ เราก็มักจะมีความเชื่อว่า โอ้โฮ ทั้งเพลงก็น่าจะเพราะนะ อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ๆ ๆ ก็ ก็จริง ๆ อะ ก็ถือว่าแบบ Social อะมันก็ทำให้เราได้เจอแบบ